อืม นั่นแหละ
ถ้าเกิดว่า อ่า อืม ความตึงเครียดเนี่ยมันทวีคูณขึ้น อืม อันนี้ก็เป็น เป็นปัจจัยที่แบบว่า อ่า มันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะ เราแบบว่ายังคง คงไม่สามารถที่แบบว่าจะไปฟิกซ์ได้ว่ามันจะเกิด หรือไม่เกิดอะ แต่ถ้าเกิดใน ร มอง ม อือฮึ ถ้ามองในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย ผมว่าโอกาสที่จะแบบว่าจะมีการโจมตีข้ามเข้ามาถึง ถึง ท ส ทางสเปน หรือว่าทางสถานที่ทำงานของคุณเนี่ย ผมว่าโอกาสมันค่อนข้างน้อยนะใน ถ้าเทียบจาก จากยุคนี้นะครับผม ผมว่ามันไม่น่าจะแบบว่า อ่า บานปลายถึงขนาดนั้น
ใช่ นั่นเลยค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ตอนนี้เราก็ค่อนข้างกังวลเนาะ อืม ค่ะ
เพราะว่าอย่างที่เรา แบบ NATO เนี่ย อือฮึ อย่างที่ว่าคุณบอกถ้า NATO เนี่ยเริ่มจะก้าวเข้ามาแล้ว เพราะทางรัสเซียเนี่ยคง คงไม่น่าจะรุนแรงมากถึงขนาดแบบว่า อ่า ขยาย เอาง่าย ๆ ถ้าเกิดว่าใช้คำแบบ ช ชาวบ้านเนี่ย ขยายสงครามออกนอกประเทศยูเครน ผมว่ายังไม่น่าจะถึงขั้นนั้นนะครับผม
ค่ะ อุ๊ย! แต่ มัน มันเป็นอะไรที่แบบมันไม่แน่นอนเลยอะ มันเป็นอะไรที่เราอะไม่สามารถ confirm ได้เลยเนาะ ถึงแม้เราคิดว่ามันอาจจะไม่บานปลายนะคะ แต่ว่ามันก็มีแววจะบานปลายได้อยู่ เพราะว่าจริง ๆ สงครามอันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ NATO เลย <chuckles> คือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขา แล้วพอเขาเข้าไปแบบเนี้ย เขาก็จะเหมือนเอาตัวเองไปแขวนอยู่บนความไม่ปลอดภัย แล้วด้วยเราที่อนาคตที่ต้องไป ไปอยู่ตรงนั้นอะค่ะ เพราะเราไม่ได้มีงานที่ไทยแล้วอะ มันก็ทำให้เราเป็นกังวล และหนักใจว่า "ยังไงอะ จะไปไม่ไป?" เพราะไปมันก็ไม่ได้ไปฟรี ๆ เราก็มีในส่วนของค่าใช้จ่าย ทั้งทางตั๋วเครื่องบินเอย อะไรเอย ที่แบบกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้อะมันก็หลายขั้นตอน หลายสเต็ปเหมือนกัน เราก็กลัวเหมือนว่า เราจะเอาเงินไปทิ้ง ไปขว้างกับ กับการยื่นเรื่อง ยื่นราวที่จะไป ณ ตรงนี้ อะไรเงี้ยค่ะ อืม
ใช่ ใช่ ถูกต้อง อือฮึ อืม ใช่ ถูกต้อง NATO เหมือนจะเป็นแบบ ว่า เออ อืม ครับ อือฮึ อืม อือฮึ อ้าว แล้วทางสถานที่ทำงานเนี่ย เขามีการคุยในเรื่องของ อ่า การันตีในเรื่องของความปลอดภัย ที่พัก โซนที่อยู่ อะไรพวกเนี้ย เขา เขามีการรับรองให้เราบ้างไหมครับผม?